Mhm. Iya.
Kan, saya tadi udah nyoba tuh, coba untuk kalo emosi saya datang, saya coba tenang. Nah, palingan saya coba lari ke ini aja, kan biasanya saya suka nge-game, ya. Ah, udah saya nge-game aja bentar 10 lim lima, 10 menit.
Iya, mhm. Iya, betul, mhm. Mhm, oh, iya menarik menarik
Heeh, jadi saya pas ngomong itu saya coba main game, sambil sambil lepasin mmm, sambil nggak mikir masalah apa-apa gitu kan udah, bagi saya sih udah cukup sih, Bang.
Iya iya, Oh, iya berarti kurang lebih kita coba distract dulu ya, Bang, ya. Supaya emosinya kegeser dulu nih sama aktivitas yang lain, mungkin kita nyantai dulu gitu, ya?
Iya. Iya, setuju banget sih, Bang. Mmm, kalau kita nggak ke-distract itu yang ada kita malah makin stres, Bang. Mhm, betul.
Iya iya, saya juga Mhm, betul. Saya juga ngerasa gitu sih Bang, kalau lagi ketemu masalah yang agak sedikit berat nih, bisa coba dulu kayak, ngopi dulu lah atau kita distract pakai kegiatan lain dulu yang yang agak bikin kita sibuk, tapi di saat yang sama kita nggak tertekan gitu loh Bang, kayak enjoy dulu aja.
Ya ya. Betul banget. Tapi tapi menurut Abang, bener nih kalo misalnya ngopi itu bisa bisa lebih enak untuk men-distract masalahnya, Bang?
Kenapa Bang?
Ya maksudnya, kan tadi Abang bilang tuh, mmm, ngopi dulu. Itu emang sering emang bener bisa tuh untuk mengge untuk, nge apa, nggak ke-distract dengan masalahnya, gitu?
Mhm mhm. Kalau saya sih yang penting, dibarengin sama kegiatan lain ya Bang, mungkin kayak kayak, ya mungkin balik lagi ke Abang, kayak Abang suka nge-game atau suka baca, atau mungkin pengen jalan dulu jalan kaki keluar ke mana beli makanan atau gitu dulu sih. Oke. Iya, betul jadi kayak ada kegiatan kecilnya dulu gitu Bang, buat buat supaya kita kegeser dulu nih aktivitas sama pikirannya.
Su biasa. Oh, iya sih, ibarat setuju setuju. Iya iya iya. Pagi? Mencoba, bener bener. Jalan kaki juga solusi tuh, Bang, heeh, iya. Iya. Nggak langsung ke-pressure dengan masalahnya gitu ya, Bang, ya? Iya, kan?
Iya, jadi kita nggak nggak dikelilingin jadi kepala kita tuh nggak nggak dikelilingin sama masalahnya ini terus, gitu loh. Kalau saya gitu sih, Bang. Nah, kalau, eee, Abangnya nih ada nggak sih kayak
Mhm, jadi betul.
eee perbedaan antara masalah besar sama masalah kecil, dalam hal jaga semangat nih gimana sih, Bang?